No, allora ,ehm, prima volta no, perché, se dovessi poi, mhmm, parlare di, ehm, cibi asiatici, banalmente ti potrei anche dire il sushi che prendo qui in Italia, quindi chiamiamolo così, quello conta come asiatico, però, ehm, a livello così esotico no, non era mai successo. Quindi a me
Ah-ah. Ah beh. <chuckles> E ti aperto un po' la mente magari?
Sì, sì, a me infatti, dopodiché sono andato a informare su tutte le varie f verdure, frutta esotiche, che ho la lista che vorrei assaggiare. Tipo, ad esempio, di recente ho scoperto che es che nelle Hawaii, esistono delle banane blu anzi cioè blu, azzurre, che è con la buccia azzurra, completamente bianche, che se mangiate, dicono che sembra di mangiare un po' tipo il mhmm, <clicks tongue> banana, ma col gusto di vaniglia. È buonissimo, la voglio assaggiare, però, ehm, è diff difficile.
Mh-mh. Sì. <chuckles> Oh <laughs> Quindi quindi p questo, menta e, uhm, cos'è che avevi detto, menta e mela, invece queste banane, <chuckles> vaniglia e banana.
Sì, è bellissima sta cosa delle frutte esotiche, non so come mai son così strane, ma son bellissime.
<chuckles> Quindi, prossimo viaggio, ecco, alle Hawaii.
Eh, magari sì, sarebbe male.
<chuckles> Okay, e invece, quindi, questo è stato proprio il primo ed ultimo frutto esotico che hai mai assaggiato?
Per ora sì, è il frutto esotico più recente, però appunto, cercherò adesso di andare a trovare magari i mercati un po' più strani, perché da noi in Italia non ho mai trovato nulla di particolarmente simile, al massimo, abbiamo il cosiddetto frutto del drago, anche quello hawaiano, quello tipo rossiccio a mo' di ananas in miniatura. Però ecco, non è è esotico sì, ho anche assaggiato, mi piace, tranquillamente, ma ormai non è così esotico, esotico come questi qui che ho visto in quella bancarella.
Ah. Mh-mh. Ah, sì. Sì, sì, ho presente. Ho capito. E invece, magari spostandoci, appunto, da da questo da que da questo frutto che credo abbiamo ben che discusso, ehm, durante questo viaggio a Londra, ecco, dato che ci stiamo focalizzando su questo, hai mangiato un qualcos'altro, ecco, che ti lasciato un forte impatto, ehm, proprio magari sulla vacanza stessa, o sui tuoi gusti, ecco, personali?